Ay kad oo, kasi mas maraming viewers talaga 'pag updated sa balita <snorts> ano 'yung pag-usapan. Oo.
Mm. Oo, totoo, mm, kaya oo, kaya mahirap din na ano eh, 'yung mahirap lalo na ah, ngayon na marami namang gumagawa ng mga accounts mahirap din talaga i-pinpoint kung saan galing 'yung 'yung fake news. Mm, ito kaya paano natin malalaman kung totoo o hindi 'yung balita na nababasa natin o naririnig natin online?
Oo, tama. Ayan simple lang kung ah, siguro ikaw ay maalam sa gan'yan na siyempre madali nalang sa'yo tingnan pero may mga pagkakataon na mahirap malaman kung totoo hindi dahil sa mga, ah, sa page or kaya sabi mga na mention na tao. 'di ba means kahit nga ako eh, nakaka nakakalusot pa rin yung mga fake news sa akin ayan siyempre check natin yung source o pinanggalingan ng balita di ba o mas maganda kung ah kilalang outlet 'di ba gaya ng mga GMA, ah Inquirer, Rappler o kaya ABS-CBN, 'di ba marami namang oo, kung hindi ka pa rin sure siyempre 'wag ka ng mag-relay sa Internet. Oo, do'n ka na lang siguro sa manood ka na lang ng TV o balita o radyo 'di ba marami naman talagang paraan para makasagap ng impormasyon ng o balita, siyempre ang pinakamahalaga ah pe suriin natin 'yung, ah, petsa 'di ba? Kasi binabalik nila 'yung mga balita ng mga twenty twenty twelve pa mga gano'n, ikaw ba?
Mm. Mm. Oo. Oo, totoo. Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Oo, totoo, sangayon ako diyan. Mm, mm. Mm. Oo, totoo. Totoo, mm, mm. Oo. Ah oo, sang-ayon ako diyan, mm, mm. Hmm, mm, oo, totoo 'yan, mm. Oo, totoo. Oo, minsan ganun nga eh, 'di ba, oo, oo, matagal na nangyari tapos ibabalik na lang nila para sumabay lang sa ano ta's marami namang naniniwala. Mm, sa akin naman 'no paano siguro natin malalaman kung totoo 'yung balita 'no tignan natin kagaya po nung sinabi niyo, tignan natin kung sino, kung yung source nung balita 'di ba dapat galing 'yan sa ano sa <clicks tongue> mga media outlet kagaya nga ng sinabi mo Rappler, Inquirer, ABS-CBN, GMA, gano'n.
Buo. Totoo. Oo. Oo. Oo. Oo.
Tignan natin 'yun 'di ba, hindi 'yung ano eh, kasi marami ngayon na ano eh, na mukhang totoo 'di ba 'pag pinignan mo 'yung link eh, parang totoo 'no? Parang legit na na media outlet, pero 'yun pala hindi pagpapakalat lang ng fake news 'di ba? So, dapat, ano alam natin tignan 'yun 'di ba, dapat 'yung kung 'yung source natin na information dapat dun lang sa mga kilala nating, uhm, website so kilala nating media outlet, ganun ako eh, 'pag hindi ko kilala yung website o kaya parang suspicious, sini search ko pa sa Google kung totoo, 'di ba?
Oo. Ay oo, madami. Oo. Oh. Tama. Ay o Masking search

Totoong ayan. Oo, magaling ka pala humanap o mas sumuri 'no? Eto tanong ko na rin na sa palagay mo, ano ang epekto ng fake news lalo na sa kabataan, ayan mga kabataan ngayon 'no mga maiingay. <chuckles>
Mm. Sang-ayon O mm. Mm. Oo, oo sa'kin yung epekto ng fake news talaga sa mga tao ano, eh, ah, malaki kasi siyempre 'pag nabasa o nakita nila yung fake news eh, ipapakalat nila yan kasi akala nila yun yung totoo, di ba tas 'pag pinakalat nila eh, makikita rin ang ibang tao na akala nila yun yung totoo at kakalat at kakalat na yong maling impormasyon, so dapat talaga ano eh, um, i i-educate natin sila na mali yung information, na meron sila lalong lalo na sa kabataan, kasi di ba yung kabataan eh, ano yan eh, parang ah, pero ngayon kasi sa kabataan magaling na sila mag-ano, eh, magsaliksik magaling na silang mag-research di ba, mas mulat na sila kumpara sa mga nakaraang henerasyon kaya sila yung mga most likely na hindi masyadong, naapektuhan ng fake news, kasi talaga ang naapektuhan talaga ng fake news madalas, eh, yung mga may edad na, di ba? Yung hindi na hindi na marunong o hindi na maayos mag-fact check di ba so yun. Ikaw ba sa tingin mo ano yung epekto ng fake news?
Oo. Oo. Oo. Oo Oo. Oo. Oo. Tama. Si may edad na, totoo yan. Oo. Ayan, sa akin siyempre madami di ba tsaka ano yun, eh, isa siyang, ah, sakit sa internet yung mga fake news 'di ba, ay siyempre malalason yung isipan tsaka paniniwala natin lalo na kung pandemya 'di ba kahit sabihin natin ay ito daw ang taong namimigay ng ayuda, mga papera, Gcash, cash, so siyempre tayong mga Pilipino at naghihirap din naman talaga lalo na nung pandemya ay talagang, ah, mauuto talaga kailangan din talaga natin ng kaperahan syempre, ah, pa yun nalalason yung paniniwala natin na yung kahit hindi totoo kapag lagi mong naririnig o nakikita yung ganon na siyempre manini paniniwalaan na, ang mag paniniwalaan mo tsaka sabi nga sa Tiktok di ba hindi raw totoo yung climate change kapag walang sapat na kaalaman ang kabataan bakit ito yung mga paniniwalaan nila, di ba?
Mm. Oo, o oo, mm. Mm. Mm, totoo. Mm. Oo, totoo. Mm. Mm, totoo. Oo. Mm, totoo. Mm. Oo, totoo, nakatakot yun 'no kung kung yun yung magiging view o parang magiging punto ng mga kabataan na na na hindi totoo yung climate change kasi nangyayari na siya ngayon, di ba?
Oo. Ay totoo.

Oo. 'Tsaka ano, ah, siyempre, ah, nasisira yung, uhm, ano, rhythm, ng henerasyon, 'di ba kung sa maingay, eh, yung 'pag talagang, ah, pinapanigan nila yung sarili nila, ipaglalaban nila. 'No? So, sa paraan na yun, siyempre mahihirapan na umaksyon ang gobyerno, dahil ang dami pa naman ngayon, 'no? Kung onting pagkakamali nga lang, eh, post agad sa internet, siyempre oh, ayan maraming maaano, ah, makakalaban <scoffs> 'di ba? Ikaw ba?
Hmm. Mm. Oo, oo. Mm, totoo. Mm. Mm. Oo. Totoo yun, mm. Mm. Oo, totoo, kaya dapat ano, maging responsable tayo 'no, sa sa pag gamit ng internet, sa pag gamit ng social media, napaka powerful eh, ng social media, 'di ba, lalong-lalo na kasi p'wede mo i-voice out agad-agad kung ano yung nararamdaman mo, gan'yan. Pero sana gamitin natin sa tama, 'di ba? Ah, gamitin natin ng maayos at hindi natin siya na gamitin yung social media din sa pag papalaganap din ng fake news. Dahil ano yun, eh, uhm, mahirap i-filter kasi yung social media, kasi baka naman matamaan yung "Freedom of expression." 'Di ba? So, da dapat tayo responsable nalang tayo 'di ba, sa mga sin fin shine-share natin, 'di ba?
Oo, tama, responsable. Oo. Totoo. Oo. Oo. Oo. Tama. Ayan.
Mm. Oo, ikaw ano ba p'wedeng gawin natin 'no, para makatulong tayo na mabawasan o mapuksa na talaga natin yung pagkalat ng fake news?

Ayun, parang ang hirap 'no simulan yung ganyaan. Syempre mahalaga pa rin na lahat tayo may papel sa paglaban ng fake news dahil, ah, users tayo 'di ba? 'Tsaka hindi naman natin kailangan maging journalist or eksperto para makatulong, kahit mga, ah, simpleng kilusan lamang ay kilos lang ganon, malaking epekto nun. 'Tsaka 'yan ekatulad ng ano, ah, suriin natin bago tayo mag-share, kasi ako madalas talaga 'pag sabihin natin trending eh, ah, i-share ko agad yun para lang maging in, so, sa paraan na yun, ah, think before you click nga daw and double check before you share. Babasahin muna natin 'yong buong content, hindi lang yung headline, ah. Ah, checkin natin yung mga sources, kung talagang totoo siya, ayun, kasi kung yung ibang tao galit tayo na nagkakalat ng fake news, eh, dapat tayo din 'di ba, maging ano din tayo sa sarili 'di ba? Oo legit check, tayo nalang mismo gumawa 'no bigay tayo ng mga, ah, article nakapagsabing totoo siya ganyan. Oo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, totoo. Mm. Oo. Oo. Mm, 'di ba? Oo, oo 'di ba? Mm, mm. Mm, totoo. Oo, sang-ayon ako doon. Mm, mm. Totoo, mm. Fake news 'di ba? Oo. Oo. Oo, sang-ayon ako kasi mm. Mm. Oo. Oo, totoo. Mm. Kasi mm, kasi ano, eh, minsan tayo din nung nabibiktima ng fake news, eh, kahit, ah, kahit sobra tayong maingat 'di ba, talagang may, may point din na, "Ay!" Makakapag-share ka ng hindi pala totoong balita. So dapat ano ka, ah, mindful ka dun. Ako naman 'no, para makon "Ano kayang pwede kong gawin para makatulong ako?" Um, siguro na ano nalang, mag-share nalang ng ng impormasyon na totoo at tama, 'di ba? Ah, kung mag-shi-share man ako ng information galing nalang sa mga reputable na ano, na media outlet 'di ba. Kagaya nga nung nasabi natin kanina mga Rappler, ABS-CBN ganon. So, para 'di ba, alam natin na totoo, 'di ba? So yun, at syempre kung meron tayong makita ng mga tao na nag-sh-share na pa rin ng fake news, eh, i-call out natin yung at i-call natin yung atensyon nila ng malumanay 'di ba, hindi yung parang nakikipag-away tayo, 'di ba? Mm, kasi ayaw na ayaw nila yun lalo na yung mga, ah, nagpapakalat ng fake news, ayaw na ayaw nila yung parang tingin nila tingin natin sa sarili natin ang taas, tapos tingin natin sa kanila ang baba, 'di ba? So, ah, malumay 'di ba, kausapin mo parang kaibigan na mali yung shine-share niya 'di ba?
Oo totoo 'yan. Oo. Oo. Ayan. Oo. Oo. Totoo. Oo. Oo. Totoo. Oo. Tama. Ayan.
Oo. So, yun 'no, ah, sana 'no maging mapagmatyag tayo 'di ba, sa pag-gamit ng internet at, ah, puksain na talaga natin yung fake news.
Oo. Totoo, tama, 'di ba? Ayan, ah, natutuwa ako sa usapan natin, marami akong, ah, nalaman at, ah ah, nalaman din na talagang kailangan natin yung maging maiging, ah, mapanuri 'di ba? Ayan.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, totoo, sang-ayon ako dun 'no. Nako, maraming salamat dahil sa maganda at, ah, makabuluhan nating usapan ngayong hapon.
Oo.